แล้วปกติเนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบไหนครับ เป็นใช้มือถือธรรมดา กล้องฟิล์ม หรือว่าเป็นกล้องดิจิทัล อะไรพวกนี้ครับ?
อา จะแบบว่าทั้งสองแบบเลยนะครับก็คือ ท ใช้มือถือด้วย เพราะว่ามือถือเดี๋ยวนี้จริง ๆ รุ่นท็อป ๆ มันก็แบบว่าใกล้เคียงกับกล้องใหญ่แล้วอะเนาะ แต่ว่าเมื่อก่อนนะครับ ก็จะมีการแบบว่าพกกล้องตัวใหญ่ ๆ ไปบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
ครับ อ๋อ อา โอ้โฮ โอ้ ใช้ ใช้คำว่าตัวใหญ่ ๆ เลยใช่ไหมครับ? ก็แสดงว่าของเนี่ยครบพอสมควรเนาะ <chuckles>
ใช่ ๆ แต่ต้อง <chuckles> ใช่ ๆ เมื่อก่อนเคยเป็นช่างภาพครับ ก็เลยแบบว่าจะบางทีก็แบบ ของเก่าอะครับ ก็แบบพกติดไปด้วย อืม
อ้อ อ๋อ เขา เขาเคยเป็นช่างภาพด้วย อะไรด้วยอย่างงี้เนาะ แล้ว ครับพอ อะฮะ
ใช่ แต่ว่าจริง ๆ อะครับ ด้วยความที่เราถ่ายรูปบ่อยอะ เรารู้สึกเลยนะครับว่าแบบการถ่ายรูปอะ แสงและเงา อะไรอย่างเงี้ย มัน มันสำคัญมาก ๆ เลยนะ กับการถ่ายว่าแบบเราจะออกมาดูดี ไม่ดูดี อย่างเงี้ยครับ อืม
ครับ อือฮึ ครับ แล้วแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายรูปอย่างนี้เนาะ เรื่องของพวกฟิลเตอร์เอง แล้วก็การแต่งรูปเองเนี่ย มันมีผลต่อผลลัพธ์ไหมครับ? สำหรับของคุณเอง
อ๋อ จริง ๆ เมื่อก่อนอะครับ จะต้องตอบว่าแบบไม่มีผลเลยนะ เพราะว่าเมื่อก่อนอะจะไม่ค่อยแต่งครับ ก็คือหลังกล้องสด ๆ แบบไหนแล้วก็ลงแบบนั้นเลย แต่ว่าช่วงหลังเนี่ย ใช่ครับ
อา ก็คือเป็น raw เลย ใช่ไหมครับ? <chuckles> ใช้เป็นไฟล์ raw ลงไปเลยอย่างงี้เหรอ? โอ้
อา ใช่ครับ <chuckles> ไม่รู้จะถ่าย raw ทำไมเนาะ ก็ไม่ แต่งด้วยเนอะ แล้วก็แบบ สุดท้ายเนี่ยนะครับ หลัง ๆ ช่วงปีหลัง ๆ เรารู้สึกว่า เออ เหมือนยังไงอะ เราอาจจะเสพโซเชียลเยอะด้วยอะครับ ทำให้มุมมองในเรื่องของความสวยงาม ที่เรามองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะ จากเมื่อก่อนชอบเป็นธรรมชาติอะครับ เดี๋ยวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากได้ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น อืม เราก็เลยแบบต้องมีการแต่งรูป
<chuckles> ครับ อ๋อ อือฮึ อ๋อ ก็คือต้องมีการเติมขึ้น อะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมครับ? อา ครับ
อา ใช่ แต่จริง ๆ มันก็มีสเตปของมันนะ ตอนแรก ๆ อะครับ ก็อาจจะแค่แต่งแสงอะเนาะ แบบว่าแต่งแสง แต่งโทนเฉย ๆ แต่หลัง ๆ อะครับ ก็จะมีแบบว่า เอ่อ แต่งหน้า ด้วย เนาะ มีแต่งหุ่นด้วย มีแบบว่าปรับนู่นนี่อะไรเข้ามาด้วยอะครับ ใช่
อา อ๋อ ก็คือมีรายละเอียดที่มากกว่าเนาะ อ่า ถ้าเกิดว่าเป็นแต่ก่อนเนี่ย ก็อาจจะเริ่มต้นจาก ค ที่เป็นแค่ฟิลเตอร์สี อะไรพวกนั้นเนาะ มีเพิ่ม เกรนบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าพอมาหลัง ๆ เนี่ย จะเริ่มที่เป็นเรื่อง detail ของตัวบุคคลละ ใช่ไหมครับ ของตัวภาพเอง ของบุคคลบ้าง อะไรบ้างอย่างนี้ อา ซึ่งพอได้มีการอย่างนั้นแล้วครับ นะครับ มีการแต่งอะไรแบบนั้นมาแล้วเนี่ย ได้มีความรู้สึกว่ามั่นใจตัว ตัวเองบ้างไหมครับ มากขึ้นไหมครับ?
อืม อา ใช่ ๆ อืม ใช่ครับ ใช่ครับ อา น่า น่าจะแบบว่าผลกระทบมาจาก อืม ครับ